जी, मेरे साथ कई बार ऐसा होता है कि अचानक कोई बात दिल को छू जाती है। जैसे कि, किसी ने कुछ कह दिया या किसी ने नज़रअंदाज़ कर दिया, या फिर मैं मन में कोई डर या गुस्सा या निराशा जो है, एकदम से उठ जाती है, इस तरीक़े के जब वाक़ये मेरे साथ में होते हैं तो। उस समय तो ऐसा लग अ, उस समय तो जब, बहुत तेज़ गुस्सा आता है या कोई भी भावना मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा हावी होती है, तो ऐसा लगता है कि कुछ कह देना चाहिए या कुछ कर डालना चाहिए। मतलब बहुत तरीक़े से ये जो भावनाएँ हैं, बहुत तीव्र तरीक़े से घेर लेती हैं। और बाद में लेकिन जब शांत होता हूँ, तो उस समय मतलब मैं खुद से कहता हूँ या अपने आपको पाता हूँ, उस समय, अपने आप से खुद से बातें करता हूँ तो, ऐसा मुझे नज़र आता है कि काश, उस समय थोड़ा रुक गया होता, तो ये बात उतनी ना बढ़ी होती या इसको और दूसरे तरीक़े से भी हल किया जा सकता था। मैं यही समझना चाहता हूँ कि जब ये ऐसी तीव्र भावनाएँ अ, आती हैं, उस समय कैसे हम मतलब एक, व्यवस्थित तरीक़े से या ठीक तरीक़े से सोच-विचार करके प्रतिक्रिया कर सकते हैं। क्योंकि मुझे इसके बारे में अभी बिल्कुल भी कुछ भी ज्ञान नहीं है और मैं चाहता हूँ कि इसको थोड़ा समझूँ और इसके बारे में थोड़ा-सा ज्ञान लूँ, ताकि मैं आगे भविष्य में, ऐसी प्रतिक्रिया करने से बचूँ और एक अच्छे तरीक़े से उस अ, स्थिति को सँभाल सकूँ। तो मुझे आप थोड़ा-सा गाइड कीजिए इसके लिए, समझाइए कि मैं कैसे इसको बिल्कुल, जी।
हाँ। अच्छा! हुँ। बिल्कुल। ज़रूर। हुँ, मैं आपकी परेशानी को समझ पा रही हूँ, आप चिंता मत कीजिए मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको अच्छे सुझाव दे पाऊँ पर उसके लिए कुछ प्रश्न हैं अ, उसका अगर आप जवाब अच्छे से दे पाएँ तो शायद मैं अच्छे सुझाव आपको दे पाऊँगी। देखिए जैसे आपने बताया आप अपनी भावनाओं पे कभी-कभी काबू नहीं कर पाते, उस पे प्रतिक्रिया क्या देनी है, कैसी देनी है, उसपे भी आपका काबू नहीं रहता, आपका कभी कोई भी प्रतिक्रिया दे देते हैं, है ना? तो ऐसी जो चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, वो कोई ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं तभी ही आप प्रतिक्रिया इस तरीके की देते हैं या आए दिन ये परेशानी आपको होती है? मतलब आप ज़्यादा उ उकसा देते हैं कोई आपको तब प्रतिक्रिया देते हैं या अपने आप ही गुस्सा आ जाना, अपने आप ही चीज़ें मतलब अ, आउट ऑफ़ कंट्रोल जो बोलते हैं ना हाथ से निकल जाना, वो हो जाता है? आप बता सकते हैं कुछ?
बिल्कुल। जी, जी। जी, मतलब ऐसा है कि जो भावनाएँ आती हैं, वो तो स्वाभाविक तौर पर ही आती हैं, लेकिन उनकी जो प्रतिक्रिया मैं देता हूँ, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि वो ज़रूरी नहीं है, तो उसका जो होता है, कई बार मामला जो है डामाडोल होता हुआ मुझे दिखता है। और आए दिन भी ऐसा होता रहता है जैसे कि कई बार मुझे पता नहीं होता है मैं छोटी-छोटी चीज़ों में भी जो है, बड़ा ही भावनात्मक तौर पर सोच-विचार करने लगता हूँ, और मैं अपने आपको देखता हूँ कि मैं इस चीज़ में अपने आपको थोड़ा-सा व्यवस्थित तौर पर नहीं पाता हूँ, मैं व्य व विचलित हो जाता हूँ।
ओह! हुँ।
और मुझे समझ में नहीं आता कि इस जगह मैं इस चीज़ को कैसे सँभाल सकूँ, लेकिन जब मैं बाद में देखता हूँ तो मुझे ये चीज़ समझ में आती है, कि मैं उस समय तर्कबुद्धि से नहीं सोच रहा था बल्कि भावनाओं के तौर पर ही, मेरा दिमाग़ जो है काम कर रहा था। तो उस स्थिति को जो है मैं, अगर मैं आकलन करूँ उसका तो मुझे मैं अपने आपको पाता हूँ कि मेरा दिमाग़ जो है तर्क शक्ति से कम चलता है, बल्कि भावनाओं के तौर पर ज़्यादा चलता है। और ये चीज़ मेरे साथ में शुरू से होती हुई आ रही है, मैं मतलब बचपन से लेकर इस चीज़ से जूझ रहा हूँ। हालाँकि अब उसकी जो तीव्रता है, उसकी जो रफ़्तार है, या पहले ज जितना वो होती थी ये चीज़ और उससे कई ज़्यादा कम हो गई है, उसकी जो तासीर है वो भी बहुत कम हो गई है, लेकिन फिर भी बहुत है, और आए दिन कई बार ऐसा होता है कि आपके अ, निजी संबंधी जो होते हैं, आपके मित्र होते हैं, जो आपसे बहुत नज़दीक होते हैं, उनके साथ भी आए दिन अगर आप ये चीज़ कर देते हो, अमूमन रोज़ नहीं होती है, लेकिन बीच-बीच में भी अगर हो जाती है, तो ये उनके ओ घर कर जाती है, उनके दिल में बैठ जाती है और कहीं न कहीं उनको ठेस भी पहुँचती है। मैं ऐसा करना नहीं चाहता, लेकिन इन भावनाओं पे मेरा कह लीजिए कि वश भी नहीं है, और इसमें मैं प्रतिक्रिया करने से अपने आपको रोक नहीं पाता हूँ और कर देता हूँ कई बार। लेकिन अ, अब ऐसा है कि थोड़ी कम होती है, लेकिन किन्हीं जगहों पर जहाँ पर भी ये चीज़ होती है, तो वो चीज़ भी ठीक नहीं है, नुक़सानदेह ही है मेरे लिए।
अच्छा। बिल्कुल। हुँ। अच्छा। हुँ, समझ पा रही हूँ। अ, देखिए पर जैसे आपने बताया भावनाएँ जब तीव्र हो जाती है, तो आपकी प्रतिक्रिया अपने आप ही आपको पता नहीं होता कभी-कभी, आपको फिर पछतावा होता है। तो आपके शरीर में ऐसे कोई शारीरिक तौर पे संकेत आपको मिलते हैं? जैसे कभी हाथ कँपने लगना, पैर थिरकने लगना, कभी-कभी दिल की धड़कन तेज़ हो जाना, आपको कैसे पता चलता है? आप मतलब उस पे बताएँगे कुछ?
जी। जी, जी। कई बार भावना इसलिए भी तेज़ हो जाती है मेरी क्योंकि मन में जो है आत्म-संदेह होता है। जैसे कि मैं हमेशा गलत ही करता हूँ या मुझसे कुछ नहीं होगा, इस तरीके के विचार भी कई बार मेरे मन में आते हैं और मुझे आते हुए दिखते हैं और करियर में तो ये सबसे ज़्यादा होता है, कोई आलोचना कर दे या काम का अ, मेरा जो काम है, उसको अगर सराहन ना दे, तो मेरा मन तुरंत टूट जाता है। ऐसा भी मेरे साथ में मैं होते हुए अपने आपको पाता हूँ और जैसे कि आपने पूछा कि शरीर में आपको कुछ बदलाव महसूस होते हैं क्या? तो हाँ, मैंने बिल्कुल इस चीज़ को जागरूक होके देखने की कोशिश की और कई समय तक तो मुझे इस चीज़ के बारे में कोई पता ही नहीं था। मतलब शारीरिक स रूप से तो मैं जागरूक ही नहीं था, और जबकि बाद में जब मैंने इसके बारे में थोड़ा-सा समझा या, कुछ लोगों से मैंने जब सलाह ली, तो मुझे पता चला कि इसके जो अ, मतलब जो असर है, वो आपके शरीर पर ज़्यादा दिखता है। जैसे कि मेरी जो साँसें हैं, वो बहुत तेज़ हो जाती थी, मतलब मैं प या तो रुक-रुक के आती थी, या मैं बहुत ज़्यादा उसको दबाने की कोशिश करता था। तो साँसों में जो है, मैं मैंने कुछ देखे पैटर्न जिसको बोल सकते हैं कि एक तरीके से वो अ, उसका आना-जाना मैंने अ, मैंने देखा उसको और मैंने उसको चिह्नित भी किया। जैसे कि अ, साँसें कई बार तेज़ हो जाती हैं, कई बार रुक-रुक के आती हैं। मेरे कंधे जो हैं, वो थोड़े-से कह लीजिए कि एकदम सख्त हो जाते हैं, ऊँचे उठ जाते हैं थोड़े से, अ, जो एक तरीके से प्राकृतिक तौर पर जैसे मेरे रहते हैं, मैं थोड़ा-सा रिलैक्स्ड रहते हैं, जब आप आरामदेह स्थिति में रहते हैं ना, तो उस स्थिति से, बहुत अलग हो जाते हैं और कई बार छाती भी जो है मेरी भारी हो जाती है और चलते समय भी मैं अपने आप को थोड़ा-सा असहज पाता हूँ। कंपन सी एक मुझे महसूस होती है और लगातार एक, डर का एहसास भी बना रहता है जब ये स्थिति मेरे साथ में आती है और अ, ये भी होता है कि कई बार मतलब 2-3 दिन तक मैं इसी चीज़ में, विचार-विमर्श करते हुए अपने मन में, अपने आप को फँसा हुआ भी पाता हूँ।
अच्छा। ओह! हाँ। हुँ। अच्छा। बिल्कुल। हुँ, बिल्कुल समझ पा रही हूँ परेशानी आपकी, पर देखिए आपने कभी भी अपने हिसाब से कोई चीज़ें मतलब अपनाई हैं? मतलब शांत रहने के लिए, कोई भी तकनीक अगर आपने आज़माई हो, तो उसके बारे में भी ज़रा बता दीजिए?
जी, मैंने जैसे कि आपको बताया कि थोड़ा-सा जागरूक होने की जब मैंने कोशिश की, तो मैंने अपने आपको सबसे पहले, शरीर के प्रति जागरूक होते हुए पाया, मैंने अपने आपको और जैसे कि मैंने आपको अभी बताया है साँसों के साँसों को लेकर भी मैं थोड़ा-सा जागरूक हुआ हूँ और मैं देख लेता हूँ जब भी ये स्थिति आती है। तो, मैं अपने आप को अ, पाता हूँ कि मेरे शरीर में, मेरी जो साँसें हैं, उनमें बदलाव हो जाता है और ये स्थिति थोड़ी सी अ, नॉर्मल की जगह कुछ अलग हो जाती है जो कि अ, विचलित कर देने वाली है और जो मुझे कहीं न कहीं नुक़सान भी पहुँचाती है। और मेरे संबंधों को भी बहुत ज़्यादा गिरा देती है। तो मैंने अ, विशेष तौर पर ये 2 तरीक़े अपनाए हैं कि किसी ने मुझसे बोला था कि अपनी साँसों पर ध्यान दो और कोशिश करो कि अकेले समय बिताओ, उस समय कोई प्रतिक्रिया ना दो। तो इस तरीक़े के कुछ विचार थे, जो मैं अमूमन लाता हूँ, लेकिन उनसे ज़्यादा मुझे कुछ, फ़र्क़ महसूस थोड़ा-बहुत हुआ लेकिन अ, पूर्ण रूप से नहीं हो पाया।
हुँ। अच्छा। बिल्कुल और देखिए आम तौर पे ये जो भी चीज़ें होती हैं, भावनाओं को लेके, वो घर पे हो रही है या काम या कोई संबंध में आपको परेशानी ज़्यादा होती है?
जी, घर पर तो अ, ऐसा है कि इतना ज़्यादा ये चीज़ परेशान नहीं करती है क्योंकि घरवाले तो जानते हैं। और कहीं न कहीं अ, उनसे ही ये व्यवहार मुझे लगता है कि वो चीज़, वो लोग समझ लेते हैं तो वहाँ तो अब नहीं होती है और वहाँ होने का कोई कारण भी नहीं है। आम तौर पर सबसे ज़्यादा परेशानी ये ये चीज़ जब करती है मुझे, तो ये आपसी संबंधों में करती है जैसे कि काम पर जब गए हैं या व्यवसायिक काम हो गए आप जहाँ पर किसी दोस्तों से मिलने गए हैं, या एक समय जब बिता रहे हैं या जब मैं बाहर रहता हूँ, तो अ, ऐसा होता है कि हम लोग 2-3 लोग साथ मिलकर 1 कमरा लेकर रहते हैं। तो जब साथ में रहते हैं लोग तो क्या है कि अलग-अलग जगह से आए हुए होते हैं, तो उनकी मानसिक स्थिति भी अलग होती है, उनके जो मूल्य रहते हैं, वो भी अलग रहते हैं, वो सोचते भी अलग ढंग से हैं क्योंकि रहना एक ऐसी चीज़ हो जाती है ना, आप 24 घंटे एक-दूसरे के साथ में हो, तो कई सारी चीजें जो हैं, वो व्यवधान डालती हैं और एक-दूसरे की चीज़ों से कई बार दिक्कत भी होती है। तो वहाँ ये अक्सर मुझे ज़्यादा देखने को मिलता है।
हुँ, हुँ। अच्छा। बिल्कुल। बिल्कुल, आपकी परेशानी मैं समझ गई हूँ, अ, कुछ सुझाव है मैं आपको ज़रूर देना चाहूँगी। देखिए भावनाएँ होती हैं ना, वो कभी भी पूछ के नहीं आती, है ना? जब जो सी जैसे भी परेशानी होती है उस तरीके से हम सामने वाले के ऊपर अ अ, रिएक्ट करते हैं प्रतिभाव दे देते हैं, हमें खुद को भी कभी-कभी हमारी प्रतिक्रियाओं के बारे में पता नहीं होता है, पर जब आपको लगे आपको गुस्सा आया है ना, वो आपको पता चल जाएगा कि आप बातें तो कर रहे थे पर बातों-बातों में बातें बढ़ गई और आपका बोलने का टोन ऊँचा हो गया, मतलब आपको गुस्सा आ गया है। कोशिश कीजिए उस समय पे उस भावना को आप शांत रखिए मतलब कभी-कभी गुस्से में क्या होता है, हम कुछ ज़्यादा ही बोल देते हैं बात उतनी होती नहीं है पर ज़्यादा हो जाती है उस समय पे आप अपने आप को रोकिए, हल्की-हल्की साँसे लीजिए, है ना? अंदर-बाहर साँसे खींचना शुरू कीजिए। हाँ, इसके अलावा भी आप वहाँ से खिसक सकते हैं जब भी कभी गुस्सा गुस्से जैसी भावना आए, हैं ना? थोड़ा वहाँ पे ब्रेक लगा दीजिए मतलब, उस व्यक्ति से दूर चले जाइए ये भी कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए अ, जो भी भावनाएँ तीव्र हो रही हैं, आपको पता चले कि हाँ, अभी मुझे थोड़ा-सा डर लग रहा है, थोड़ा-सा अब मैं मतलब अ, ऐसा बोलते हैं ना, लो फ़ील करना अभी थोड़ी ताकत नहीं लग रही है, चाहे रिश्तों में हो, चाहे किसी भी जगह पे कोई भी प्रतिक्रिया देते वक़्त लगे, उस समय पे आप हल्का
जी। जी। समझ रहा हूँ। जी। जी।
चाहिए, या फिर जो भी परेशानियाँ होती हैं कभी-कभी भावनाएँ उनकी वजह से भी बदल जाती है और तीव्र हो जाती है, तो हो सके तो परेशानियों को भी आप दूसरों से साझा कर सकते हैं, है ना? जिससे आपके अंदर जो भी बोझ है ना वो हल्का और वो बाहर भावनाओं के तौर पर बाहर नहीं निकलेगा मतलब प्यार से अच्छे से, आप किसी से बताएँगे तो आपको दुख नहीं होगा अंदर-अंदर जो बोलते हैं ना? अ, सहेज के रहना वो नहीं होगा। इसके अलावा आप अ, अपने शरीर का ध्यान रखिए, कभी-कभी जो चीजें आपने बताया आपको सामना शारीरिक तौर पर करना पड़ता है तो ज़्यादा चीजें चीजें में बदलाव आता है तो आप डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं, उनसे भी सारी समस्या साझा कर सकते हैं, हाँ, इसके अलावा देखिए जब कभी आपको लगे कि चीजें ज़्यादा हावी हो रही हैं आप पे, तो आप अपने माइंडफुलनेस के लिए अपनी दिनचर्या में बदलाव ला सकते हैं, हल्का चाय-कॉफी पी लीजिए, कहीं अ, जो भी पसंद है वो शौक पूरे कर लीजिए जिससे अ, वक्त भी निकल जाएगा और ध्यान भी भटक जाएगा। उम्मीद है आपको ये सुझाव ज़रूर काम आ पाएँगे।
जी। बिल्कुल। हाँ, हाँ। हाँ, जी। ये बातें सुनकर मुझे सच में राहत महसूस हो रही है और ख़ासकर ये समझ कि, कि भावना गलत नहीं है, प्रतिक्रिया को संभालना सीखना होगा। मैं इसे अभ्यास की तरह लेने की कोशिश करूँगा, धन्यवाद, आज बात करके सच में आपसे मन हल्का महसूस हो रहा है। बहुत-बहुत शुक्रिया जी।
बिल्कुल। बिल्कुल, जब भी आपको ज़रूरत पड़े आपकी परेशानी साझा करने के लिए मुझे बता सकते हैं धन्यवाद।